Ayun, ah, dati kasi ano, ah, ang pasok ko sa opisina. Ah, kaya ayan, pang ah, maaga ako gumigising, ayan. Ngayon-ngayon kasi ano, ah, sa bahay na lang rin ako nag, ah, tatrabaho. Kaya ayan, medyo nakakapag-relax-relax pa kahit papaano kasi alam mo 'yun hindi na 'ko kailangan gumising ng maaga. Parang, ah, gigising na lang ako para mag-ano mag-time in sa trabaho ayan. Ah, parang gano'n, oo. So ayun, karaniwan kong oo, 'pag, ah, sa bahay lang, oo. Karaniwan ayun, nakakapag, ah, kape pa ako ayan, para alam mo 'yun tum ah, paggising kaagad ayan. Eh, minsan, ah, tawag dito, ah, nag-uumagahan depende 'pag, ah minsan kasi ah, nag-luluto na 'yung, ah, nanay ko ng ano, eh, umagahan, eh, medyo maaga gumising alam mo na 'pag mga ano.
Mm. Mm. Mm. Oo. Totoo. <chuckles> Oo. Iba talaga ano 'pag, nasa bahay lang din. Totoo 'yun, totoo. <chuckles> Oo. Mm. At least hindi hustle na 'no? Kahit pang-umaga ka kasi dati ang hirap bumiyahe lalo na kung umaga, di ba? So
Oo. Sobra. Oo, parang, ah, 'pag na-late ka lang unti kahit mga 15 minutes siguro na alis ng bahay mo, eh, late ka na talaga sa opisina mga ilang oras na. Oo, ayun. Ayan ah, kaya 'yun medyo nakakapag-relax-relax kahit papaano ayan. Ah, parang, ah, makapag, ah, browse ako unti ng, ah, mga kung ano-ano sa internet oo, ayan, ayan. Ah, oo, tama, tama kasi dati parang, ah, kailangan ako gumising ng mga 3:00 o kaya bago mag 4:00 ayan. Ah, katunayan nga kung, ah, dati siguro ano na tulog na ako ngayon, eh, 'no? Oo, eh oo, di ba? Ayun, ah, ikaw ba ano yu ano naman 'yung parang, ah, mahalagang routine mo sa ngayon? Para ayan, ah, parang hindi mo pinapalampas tuwing gumigising ka ng maaga bukod sa ayan, maghahanda ka rin sa mga bata ganiyan, mga pagkain, oo.
Oo. <chuckles> Automat oo, late talaga sa trabaho. Totoo. Ayan. Mm. Kapag relax, oo. Kapanood ng mga movies gano'n, di ba? Mm. Oo, oo, anong oras na rin, eh. <snorts> Oo. Oo. Mm.

Kasi talaga nakaka-palpitate siya. Siguro kasi nga 'yun 'yung energy mo, eh. 'Yung kailangan mo yung energy. So kumakabog.
Ayun. Oo, tama. Parang, ah, 'pag marami kang enerhiya, eh, kailangan mo muna ipawis, 'di ba, kadalasan, oo.
Totoo, tapos, eh, siye siyempre nasa call center ako so nakaupo lang kami ang lamig paano ka pagpagpapawisan, 'di ba nakaupo ka lang.
Oo, ayan sobra. Tama, tama ka diyan, oo.
So ang ang tanging exercise mo pagpunta sa CR, pagkuha ng tubig, pakikipag-chismisan, 'di ba.
Oo. Tama, ayan tama, tama. Eh, siguro nakaturong nakatulong rin 'yung ano, kasi dati, ah, ayan nag, ah, gi-gym ako nung, ah, kolehiyo, parang kasi maraming oras, ah, umiinom kasi ako ng mga ibang, ah, supplement ayan 'yung mga medyo maraming caffeine content siguro, kaya siguro, ah, medyo nasanay na 'yung katawan ko kaya oo, hindi gano'n na, alam mo 'yung ina-acid 'di ba 'pag ga gano'n, eh, sobrang sakit ng tiyan mo kaya ramdam mo 'yung kulo, ta's pabalik-balik ka ng, ah, ano, ah, tawag dito, toilet, oo. Ayan, oo, pero okey naman, oo, parang, ah, ayun nga naiinom ko pa nga dati parang siguro sa umaga magkakape, bago mag-inom magkakape rin, tapos sa gabi ayun diretso hanggang ano, ah, mag-iinom, oo.
Mm. Oo. Ah, na-immune na 'yung katawan, oo. Mm. Oo. Para kang may lactose intolerance. <laughs> Na Naalala ko tuloy 'yung 'pag nalalasing ka, tapos para ma magising ka paiinumin ka ng kape. <laughs> Pampakaba.
Ayan, oo. Eh ayun nga, eh, kahit anong inom ko rin 'di ba, ah, hindi rin ako nasusuka parang gano'n. Ayan medyo parang, ah, super power naman. Oo, kasi 'di ba 'yung iba onting inom lang 'di ba nasusuka na gano'n.
Hoy ang galing. <laughs> Ang galing, ang lakas. Oo. Ang lakas mo. Ang lakas pala naman talaga ng sikmura. Oh 'yun pala 'no.
Oo, ayun ang, ah, ang ano lang, eh, hindi ko na minsan maalala 'yung nangyari nung mga huling isang oras, ganun. 'Yun lang, 'yun lang 'di ba at least, ah, alam ko namang hindi ako nasuka. Oo.
<laughs> <laughs> Kuwento na lang. So So ayun maraming salamat sa oras mo. Oo, maraming salamat, marami akong natutunan at nag-enjoy ako sa usapan natin. <laughs>
Oo, maraming salamat rin, oo medyo eto. Oo, nag-enjoy ako sa usapan natin, parang nakaka-miss na uminom na uminom ng alak, eh, hindi na kape, oo. Mahirap kasi 'pag, ah, alak 'yung inumin mo pag umaga, eh, 'yun, oo.
<laughs> Marami Ma oo. Ay ang hirap, parang wala ka ng pakinabang magdamag maghapon. Oh sige, salamat! Ba-bye.
Ayan, tama, tama. Sige hanggang sa muli. Paalam.